Na ja, auf jeden Fall. Das klingt sehr einleuchtend, ja. Ja, wie wird denn zum Beispiel auch Vertrauen in 'ner Onlinebeziehung, äh, repariert, wenn es einmal gebrochen wurde? Kannst du da 'n Beispiel nennen?
Boah. Also, ich glaube, wenn wirklich so krass über die eigene Identität gelogen wird glaube ich nicht, dass man dem verzeihen sollte. Ich glaube, dass, wenn man jetzt nur so kleine Sachen irgendwie erfunden hat oder Ne? weil selbst das selbst das ich glaub, man sollte irgendwie Lügner nicht trauen. Also, weil selbst dann weißt du ja nicht, was ist irgendwie noch gelogen u und
Ja. Okay. Mhm. Okay. Verstehe. Mhm. Ja. Ja, ja.
deswegen <exhales> ich weiß nicht, ich hab eher das Gefühl, das macht nicht wirklich Sinn, Leuten, die irgendwie lügen, noch mal zu vertrauen, und online ist das eh alles noch mal 'n bisschen unsicherer, und
Mhm. Verstehe. Ja, ja.
Ja.
Und kam's bei dir dann schon mal zu 'ner richtig, ja, romantischen Beziehung durch durch, äh, die Online ähm, Apps?
Ja, mit meinem Partner. <laughs> Also, meinen Verlobten habe ich tatsächlich online kennengelernt.
Ah, okay. Oh, verstehe. Okay. Mhm.
Genau, aber da war das ja auch so, als ich das erste Mal dann zu ihm geflogen bin und so. Ich hab auch alle Sicherheitsschritte überprüft. Also, ich hab auch ich hab auch vorher gefragt: „Hey, zeig mir irgendwie deinen Ausweis, sag mir, wer du bist, wo der Name ist, wo du arbeitest“, hab die Sachen überprüft, die Daten überprüft, hab auch gesagt: „Schick mir bitte 'n Standort davon“ und so. Und
Mhm. Okay, verstehe. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Verstehe.
ja, also da war wirklich auch meine Familie wusste, wo er ist, wer er ist. Und ich hab ihm auch gesagt, wenn irgendwie was passieren sollte, dann ja. <chuckles>
Okay. Mhm. Ja.